अ, देखिए अगर किसी भी इंसान से पूछा जाए कि भई उसके जीवन में सबसे ज़्यादा स्वर्णिम ही काल कौन-सा था या फिर सबसे ज़्यादा मेमोरियल मेमोरेबल दिन कौन से थे? तो वो यही बताएगा कि भई बचपन के जो दिन थे वो वाक़ई में बड़े ख़ास थे और होना भी चाहिए, क्योंकि बचपन में आप कहते हैं ना कि एकदम फ्री ब सोल होते हैं और आपका जो मन करता है वो करते हैं, जो पसंद होता है वो करते हैं। और वाक़ई में बचपन अनोखा है और ज़ाहिर सी बात है जितना आप उसको एन्जॉय कर सकते हैं, उसको कर लेना चाहिए क्योंकि वो कभी लौट के नहीं आता है। और बहुत सारे शोज़ भी देखिए हमको पसंद आते हैं, उस समय टीवी देखने के बड़े शौकीन होते हैं। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप वैसे कौन-से, किस तरह के शोज़ देखा करते थे? और अब आपको कौन-से टीवी शोज़ याद आते हैं जो बचपन के? जी।
हाँ। जी। अ, हाँ। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे शोज़ ऐसे थे जो हम उस समय देखा करते थे और आपको पता है कि उस समय तो टाइम ऐसा नहीं था कि अवेलेबल हो, हर तरीके से आपको कुछ भी मिल जाए मतलब अ, बनाने के मतलब सुनने के लिए, देखने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता था कि वो है मतलब एक अ, टीवी है, और एंटीना ऊपर जो छत पे लगाया जाता था। ना तो ऐसा था कि आज की जाम अ, आज की तरह कुछ भी आप देख रहे हो, लिमिटेड शोज़ हुआ करते थे और याद है वो एंटीना जब हिल जाया करता था तो ऊपर छत पे जाके बार-बार आ गया के नहीं आया। आ गया के नहीं आया वाला ड्रामा चलता था और कई-कभार तो पैर जल जाते थे धूप में क्योंकि गर्मियों में भी ऐसा होता था। तो दूरदर्शन ही कई बार तो हमारे घर में ऐसा होता कि जो डिश का तार आता था उसको हटा दिया करते थे, केवल दूरदर्शन या स्टार प्लस करके एक चैनल था वो आया करता था।
हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। <chuckles> सही बात है। हाँ। सही बात। जी। हाँ। सही बात है। जी। हाँ, हाँ। अच्छा! हाँ, डी डी मेट्रो भी आता था शायद।
जी हाँ, ये भी आते थे। तो हमा हम अपने अ, दौर की बात करें तो शक्तिमान की याद है बहुत अच्छी-ख़ासी। शक्तिमान देखा करते थे और जूनियर जी आता था एक। जो अ, मैं ज़रूर जूनियर जी का ज़िक्र किया तो मुझे लगा मैं इसके बाद में यूट्यूब पे जाके देखूँगा जूनियर जी कैसा था? <laughs> किसने प्ले किया था? और अब वो एक्टर कहाँ है? मैं ऐसे बहुत खोजता रहता हूँ। तो हाँ जूनियर जी था, शक्तिमान थे और शक्तिमान का दूसरा रूप था आर्यन अ, वो आर्यमान करके कुछ आते थे। इस तरह के नाटक हम लोग बहुत देखा करते थे। जी।
अरे वाह! <chuckles> जी। हाँ। अच्छा। हाँ। <chuckles> हाँ। नहीं अच्छी बात है। जी। हाँ, हाँ। सही बात। नहीं, बड़ा अच्छा लगा जान के और वाक़ई में देखिए अ, 90's के किड जो भी होते हैं उनकी पहली पसंद होते हैं ये कैरेक्टर क्योंकि कहते हैं ना कि सुपर हीरोज़ से हमारा ताल्लुक़ सबसे पहले शक्तिमान ने ही करवाया था, आर्यमान ने करवाया था और जैसा आपने बताया कि भई जूनियर जी था एक और एक और आता था जो पेंसिल से बनाती थी ना लड़की जो वो तुरंत वो, हाँ, शाका लाका बूम बूम। तो वो आता था, तो कि कितने ज़्यादा फैसिनेट करते थे उस दौरान हमें और वाक़ई में
बिल्कुल। जी। शाका लाका बूम बूम। जी। हाँ। बिल्कुल अ, देखिए अ, शाका लाका बूम बूम की जब बात करें तो शाका लाका बूम बूम तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसको प्रयोग करते थे। अ, उसकी ना पेंसिल्स आ गईं थीं मार्केट में उस समय। तो उसके वो टॉप पर लगा रहता था कोई ना कोई कार्टून सा तो हम कहते थे काश यार इसमें हमारे भी में भी काम कर जाए हम जो मँगाएँ वो आ जाए। तो हम लोग कभी-कभी साइकिल और वो और हर तरह के शोज़ थे, इतनी ज़्यादा भरमार नहीं थी लेकिन हर कैटेगरी में जैसे एक सोनपरी आती थी तो सोनपरी बहुत अच्छी थी। वो काल्प वो उस तरह से एडवेंचर दिखाती थी आपको। हातिम ताई का एक नाटक आता था। एक और कैरेक्टर था जो कि अ, मतलब जो डेढ़ फुट के लोग होते हैं, छोटे से जो अ, बौने होते हैं, विक्रम और गबराल करके कुछ था, विकराल और घबराल करके। वो था और वो बहुत ही कमाल का नाटक था। फिर एक आती थी हॉरर शो पे आपबीती आती थी। वो आपबीती इतनी ख़तरनाक थी मुझे नहीं लगता कि उससे ख़तरनाक आज के दौर में भी कोई मूवी बन रही हैं। अलग-अलग कहानी, हर हफ़्ते एक कहानी आया करती थी उसमें और चित्रहार तो इतना ख़ूबसूरत हुआ करता था कि चित्रहार भी देखते थे। और चित्रहार पे हर रोज़ उन गानों का आना। तो हाँ, ये कुछ नाटक ऐसे थे जो बहुत याद आते थे। शक्तिमान का तो प्रयोग हम लोग इतना करते थे, शक्तिमान बन जाया करते थे गमछा बाँध के गले से <laughs> कि हम ही शक्तिमान हैं और उस उस समय ख़बरे भी तो अ, इस तरह की चलती थीं ना कि शक्तिमान बनने के चक्कर में ल लड़कों ने अ, छलाँग लगा देते थे खिड़कियों से लड़के कि श शक्तिमान हमें बचाने के लिए आ जाएगा। तो बहुत सारी बार ऐसा हुआ है। 90s की कितनी ख़ूबसूरत याद है। ऐसा लगता है कभी-कभी वो दौर दोबारा से लौट आए। जी।
जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। हुँ, सही बात है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। ठीक बात है। जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी। अच्छा। लिलीपुट। लिलीपुट फिर हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ। हाँ, हाँ। जी। सही बात है। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। हाँ, नहीं सही बात है। जी। हाँ, बिल्कुल। सही बात है। जी। सही बात है। हाँ। बिल्कुल देखिए बड़ा अच्छा लगा जान के, जितने भी शोज़ थे देखिए कह सकते हैं ना कि बड़ी सादगी से चीज़ें दिखाई जाती थी उसमें और ज़रा भी देखिए कोई ऐसा दृश्य नहीं रहता था जिससे आप अनकम्फर्टेबल फ़ील करें। और पूरा परिवार भी कई बार एक साथ बैठ के देख सकता था और बड़ा अच्छा दौर था वो आप कह सकते हैं टेलीविज़न के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देखिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा स्रोत तो तो था ही अ, क्योंकि उसके अलावा कुछ और सन अ, साधन नहीं थे। इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था और कह सकते हैं कि बड़े अच्छे, बड़े क्रिएटिव शोज़ लेके आते थे जो नेशनल अ, न्यूज़ एक चैनल था डीडी मेट्रो था जैसे राजा और रैंचो आपको याद होगा एक आता था। उसमें एक बंदर बना होता था और एक जासूस होता था। राजा रैंचो बंदर उस वो केस सॉल्व किया करते थे।
सही बात है। हाँ, सही बात है। जी। अच्छा। <chuckles> नहीं हो सकता है ये हमसे पहले की बात हो, थोड़ी-सी साल 2 साल पहले की बात हो, उसके बाद की बात हो। अ
हाँ। हाँ, बिल्कुल। और चंद्रकांता का आपको याद आता होगा कि चंद्रकांता भी आता था बहुत पर उसकी तो ख़ैर बहुत
हाँ, मैं अ अ, समझ गया चंद्रकांता हमसे थोड़े से पहले की बात है क्योंकि हम लोग अ, वो था मतलब उस तरह 96 और 97 वाला सीन था हमारे साथ। तो हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब तक चंद्रकांता के कुछ चाचा वग़ैरह जो थे वो चंद्रकांता का ज़िक्र करते थे कि अ, चंद्रकांता में एक और कैरेक्टर था जो जिसका जिसके बाल और या भौएँ कुछ अलग थीं। क्या कैरेक्टर का नाम था ऐसा कोई? था क्या कुछ?
अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। समझ गया। अच्छा। <chuckles> जी। अ, हाँ। अ अ, नहीं क्रूर सिंह तो एक होता था। अ, क्रूर हाँ, हाँ। जी।
हाँ, हाँ। बस, बस, बस क्रूर सिंह करके। <laughs> तो चाचा जी कभी-कभी हमसे कहा करते थे कि "तेरी शक़्ल पता क्रूर जी जैसी लग रही है, तेरे बालों से।" मैंने कहा ये कौन है? कह रहे "तूने चंद्रकांता नहीं देखी?" तो इसीलिए हमें ये याद है कि चंद्रकांता हमसे थोड़ा-सा पहले का सीन है। जी।
हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ नहीं बिल्कुल और अ, वाकई में देखिए हर दौर की बात की जाए तो टेलीविज़न तो खास तौर पर उस दौर में कमाल के शोज़ लेके आता था। और अब तो देखिए कितना आश्चर्य होता था ना कि लोग मिल के एक साथ देखते थे और इंतज़ार करते थे लोग अ, संडे का स्पेशली कि कोई फिल्म आएगी तो देखी जाएगी। और उस फिल्म को देखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता था इतने एडवर्टाइज़मेंट आते थे। आप सोचिए अ, ढाई से 3 घंटे की फिल्म को देखते-देखते 6-6 घंटे कई बार हो जाते हैं 5-5 घंटे हो जाते।
हाँ। <chuckles> अ, सच बात है। और देखिए, फो हाँ, फोन पे अ, वो भी तो देखिए ना आप मतलब जो मूवी आती थी वो अगर हम उसकी बात करें कि अ अ उम, मतलब दूरदर्शन पे जो मूवी आती थी शाम के चार बजे आती थी वो मूवी जहाँ तक हमें ध्यान है। और उसमें ठीक कहा आपने इतने सारे अ और 5 दिन पहले से उसका वो प्रोमो चलता था कि ये आने वाली है और उसका जो अ, मतलब बीच में ऐड आते थे, बैठे रहते थे और देखिए आप ये सबसे बड़ा तजुर्बा पता है क्या था उस समय का वो ये था कि अ, मतलब हम फैमिली के साथ में देखते थे। अगर चित्रहार भी देख रहे हैं, अगर कुछ इस तरह का देख रहे हैं जो कि मूवीज़ हैं या फिर अ, जो नाटक आया करते थे उस समय नाटक कहा करते थे, सीरियल तो नहीं कोई कहता था उस समय कि नाटक देख रहे हैं। तो नाटक भी देखते थे तो पूरी फैमिली के साथ में देखते थे इसीलिए तो याद है वो नाटक कि कि एक सुनहरी से याद हुआ करती थी कि शाका लाका बूम बूम है तो सारे बच्चे मैं मेरे सारे बड़े भाई, छोटे सब जमावड़ा लगा कर बैठ गए हैं <chuckles> और ये याद रहता याद आती थी कि मतलब जाने कब घरवाले और अगर उन्होंने ये बोल दिया एक बार के चलो बस बहुत हो गया बंद करो टीवी अ, खून मतलब काटे खून नहीं रहता था, <chuckles> जी।
आपको ऐसा कुछ याद आता है? हाँ, हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी। हुँ, अ जी। सही बात। हाँ। अ, जी, जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। सही बात है। जी। हाँ, हाँ, नहीं सही बात। उम, जी। उम, हाँ। <chuckles> हाँ, नहीं सही कहा आपने। और अक्सर ऐसा होता था ना कि बड़े लोग जब देखते थे कि भई बच्चे कुछ ज़्यादा ही एन्जॉय कर रहे हैं तो अक्सर ऐसा किया करते थे और स एक बड़ा डर हुआ करता था कि भई टीवी बंद होने का और अब सब काम करते थे ईमानदारी से कि भई कम से कम टीवी देखने को मिले। अच्छा कुछ ऐसा भी आपको याद आता है कि कई बार टीवी के चक्कर में देखिए विवाद भी हो जाता था बहुत लोगों के बीच में कि भई क्या इतनी अ, देरी से देख बैठ के देख रहे हो या फिर कुछ उसका विपरीत हो? कई बार देखिए आपने देखा होगा कि अ, जब मैच आता था खास तौर पे और जब हम बहुत छोटे होते थे तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता था क्रिकेट में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो कई बार गुस्सा भी आता था यार ये मैच क्यों आ रहा है, मैच आ रहा होता था तो सारे मेरे ख़याल से बंद हो जाते थे।
हाँ। बिल्कुल है। हाँ। जी। हाँ। सच बात है, आपने ठीक कहा ऐसा ही होता था। मतलब अ, ज़्यादातर क्या होता था कि चाचा वगैरह जो थे वो समाचार लगाते थे उस समय। न्यूज़ नहीं कहता था कोई समाचार कहते थे चलो समाचार लगा दो।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।
और वो लोग देखते रहते थे। हम कहते हैं भैया ये क्यों देखते हैं वो भी संसद वाला जो होता था वो लगा देते थे कि संसद में क्या चल रहा है कितने हमारे चाचा का क्योंकि राजनीतिक माहौल थोड़ा घर में था ताऊ वगैरह जब आते थे। तो वो लोग उसी को हम लोगों को ये लगता है कि ये क्या समाचार देखते रहते हैं यार अ, क्यों देखते हैं ये समाचार क्या मिल जाता है इनको? अभी जब हम बड़े हो गए हैं तो खुद भी <chuckles> सेम यही होता है कि हम लोगों को न्यूज़ देखना अ, क्रिकेट देखना बहुत अ अ, मतलब अभी ऐसा हो गया कि पसंद आने लगा है। पर उस समय तो क्रिकेट भी बहुत बुरा लगता था कि क्यों ये लोग लगा देते हैं? कुछ वो लगा है ना शाका लाका बूम बूम आने वाला है। सच में अ, कहने मात्र की बात नहीं है। जब याद करते हैं उस दौर को बचपन को और अ अंत को कि किस तरह से वो था हम लोग महसूस करते थे सारे बड़े जो बड़े परिवार हुआ करते थे जो अब नहीं है। अब तो मुझे सच में ये लगता है कि कोई देखता है क्या दूरदर्शन या किसी भी तरह के टीवी अ, जो होते हैं सीरीज़ क्योंकि सबके हाथों में तो अपने फोन हैं, जी।
हाँ, <chuckles> लोकसभा टीवी। हाँ, हाँ। सही बात। जी। हाँ, हाँ। सही बात है। जी। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। जी। हाँ, हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी, अब तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और नेशनल न न्यूज़ तो मुझे नहीं लगता है या नेशनल टीवी तो कोई देखता ही नहीं होगा। गाँव में भी नहीं देखते हैं लोग अब तो टीवी। तो अब बहुत ज़्यादा प्रचलन कम हो गया है और वो दिन दूर नहीं मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले भविष्य में क्या पता टेलीकास्ट ही बंद हो जाए और जो डीडी 1 डीडी 2 होते हैं टेलीकास्ट बंद हो जाएगा इनका नहीं आएगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना कि जब लोग देख ही नहीं रहे हैं तो अब उनको रन करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वो नहीं आएँगे खास तौर पे। वो सोशल मीडिया पर शुरू हो जाएँगे और वो नहीं आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके शोज़ आप कैसे आप बना पाएँगे। तो बड़ा मुश्किल दौर आने वाला है मुझे लगता है कि जो एक मेमोरेबल चीज़ थी वो कहीं ना कहीं देखिए आप उसे खो देंगे उन चीजों को हम आने वाले समय में देखेंगे और उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है। और अच्छा देखिए कई बार होता था ना कि बचपन में बहुत सारी यादें देखिए जुड़ी होती थी कि जब आप सभी लोग बैठ के एक साथ देख रहे होते थे तो उसमें कई बार अ, बच्चे भी आपस में झगड़ा कर लेते हैं तो फिर घर के लोगों को बीच-बचाव करना पड़ता था, होता था ना कि कोई सुपर हीरो का कोई अगर हम देख रहे हैं शक्तिमान का ही चल रहा है तो उसमें किसी को आप चिढ़ा देते कि अरे ये तो किल भी सही है तो वो है। तो बड़ा गुस्से वाला माहौल भी हो जाता था और मतलब बच्चों में ही आपस में झगड़ा हो जाता था। तो ऐसा कुछ याद है आपको कि
हाँ। बिल्कुल है। सही बात है। जी। जी। हाँ। हाँ। जी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता था। मैं और मेरे ताऊ के लड़के जब हम साथ में देखते थे और हमारा झगड़ा होना ही होना है और नहीं तो बैठने की जगह पे कि मैं यहाँ बैठूँगा कि किसी अ, किसी कोने में बैठे हैं कहीं सामने बैठे हैं। अभी मुझे आपने ज़िक्र किया तो याद है हम इतना बैठने के अ, चक्कर में लड़ते थे, कि अ अ अ, मैं यहाँ बैठूँगा तू यहाँ नहीं बैठ सकता। इस तरह से लड़ते थे और एक बार तो ए, वो जो ताऊ का लड़का था डरता बहुत था। तो वो एक बार ऐसा हुआ एक मूवी आ रही थी जो विवेक ओबेरॉय की थी। जिसमें अ, पता नहीं रन मूवी थी रन है क्या कोई रन नाम से उनकी मूवी रन है या कौन सी?
हाँ। अच्छा, हाँ। हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा। हाँ, रन मूवी है लेकिन विवेक ओबेरॉय की नहीं है वो। अ, किसी और वो तो अमित अभिषेक बच्चन
नहीं तो फिर वो अलग मूवी होगी, वो विवेक ओबराय की थी जिसकी हम ज़िक्र कर रहे हैं। तो उसमें अ, मतलब कुछ ऐसा गाना था बिजली करके एक गाना है आइटम सॉन्ग जो बहुत अच्छा है। यशपाल जी उसमें बने थे क्या यशपाल एक वो जो है अ, मतलब एक्टर है। हाँ, यशपाल शर्मा उसमें विलेन बने थे, तो वो एक मूवी अ, क्या?
हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, यशपाल शर्मा। अच्छा, भूत वाली फिल्म थी वो। भूत वाली फिल्म थी वो, हॉरर मूवी थी?
हुँ, पता नहीं याद नहीं कौन-सी मूवी। तो उसमें वो क्या करता है कि बहुत एक ऐसा सीन आता है कि ईंट देता है फेंक कर, अब वो अ, इस तरह से सीन लिया गया था, ईंट आ जाती स्क्रीन पे बहुत बड़ी बन के। तो मेरा अ, जो ताऊ का लड़का था बैठे-बैठे एकदम वो ईंट फेंकी तो इतनी ज़ोर से रोया, खो गया था वो। उसको लगा कि उसमें दे ही दी मतलब।
अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> सही बात है।
तो अ, ऐसे मधुर-मधुर किस्से हुआ करते थे, और पता है एक और चीज़ होती थी, कि कई बार हम लोगों को सुला दिया जाता था क्योंकि हम लोग स्कूल जाएँगे सुबह, तो अब टीवी चल रही है और उन्होंने कहा "चलो सो जाओ, आँखें बंद करो और सो जाओ सब लोग, कोई नहीं देखेगा" अ, पर टीवी चल रही है। तो भाई साहब नींद तो आ नहीं सकती कैसे भी तो, अब <clears throat> रज़ाई ओढ़ के और रज़ाई में से कहीं ऐसे छोटा-सा छेद देखते <chuckles> और उस छेद के ज़रिए से मूवी देखी है मैंने, पूरी-पूरी मूवीज़। और अ, एक बार तो मुझे याद है कि हम लोग मूवी भा अंदर चल रही थी, कहो ना प्यार है। और अ, मैं दादी के साथ बाहर सोने चला गया था, मुझे नींद नहीं आई मैं बार-बार उसको अ, मतलब अ, दादी करवट बदलता रहूँ, तो दादी हमारे जो बड़े भाई लोग थे उनसे कह रहीं थीं अरे! इसको भी बुला लो, थोड़ा दिखा दो।
जी। हाँ, हाँ। हाँ। सही बात। बिल्कुल। जी। <chuckles> हाँ, सही बात है। अच्छा। ठीक है। <chuckles> हाँ। <laughs> हाँ, नहीं सही बात।
तब जाके उन लोगों ने मुझे अ, बुलाया और फिर मैंने वो मूवी देखी, तो इस तरह की बहुत सारी मधुर यादें हैं। जी।
जी। नहीं, वाकई में देखिए जब हम अ, बचपन की बात करते हैं खासतौर पे टीवी शोज़ की तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी मेमोरी जो है अ, बन जाती है वापस से अ, एकदम सामने वो दृश्य दौड़ने लगता है, और बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा माहौल होता था। अच्छा कोई ऐसा आपको कोई कोई गीत आपको अ, याद है या फिर जो आता है ना? कई बार देखिए जब कोई शो शुरू होने वाला होता है, तो पहले क्या होते थे बहुत लंबे-लंबे इंट्रो सुनाए जाते थे, दिखाए जाते थे। और कोई आपको याद है कि कोई टोन बजते के साथ ही आप तुरंत पकड़ लेते थे कि अरे! ये तो ये शुरू होने वाला है? ल र जैसे शक्तिमान में बजता था। सेम उसी प्रकार का आपको याद होगा कि हर शो में होता।
हाँ। हाँ। जी अ, शक्तिमान का ही ज़िक्र कर लीज़िए, श शक्तिमान का हमें ट्यूनिंग इतनी अच्छी लगती थी वो <chuckles> मतलब शक्तिमान, ऐसा करके आता था। बहुत ख़ूबसूरत लगती थी उसको सुनने के लिए हम गाते थे और याद भी करते थे। ऐसे ही वो अ, एक आता था कार्टून, हाथी हाथी वाला था, नंदू अपना सबका है प्यारा नंदू अपना, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता था। और शाका लाका बूम बूम की तो ऐसी कोई याद नहीं थी कि क्या ट्यूनिंग थी, क्या रही थी? आप बीती कि ज़रूर हमें याद थी, आप बीती में जैसे आँ, आँ ऐसे करके थी उसकी तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। आज भी उसको जब सुन लेते हैं, तो सेम वही फीलिंग आ जाती है। तो हाँ, कुछ ऐसी ट्यूनिंग थी, जो सच में अ, अभी भी सुन लेते हैं तो एकदम से वो जो नॉस्टेल्जिया होता है ना वो याद आ जाता है, कि यार वो समय मतलब ऐसा था अ, काश के बच्चे हो जाएँ। काश की उतनी ही सीमित चीज़ों में हमारी पूर्ति हो जाए, 1-2 चैनल में एंटरटेनमेंट हमें मिल जाया करे। और पहले की पत्रकारिता भी उसी तरह की होती थी, तो पत्रकारिता में कुछ ऐसे शो आते थे, जो बहुत कुछ अच्छा बताते-सिखाते थे। भाषाओं के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में। वो भी बहुत सही लगता था हमें। जी।
अच्छा। जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। जी। हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। सही ब सही बात है। बिल्कुल। हाँ। सही बात। हाँ, हाँ। सही बात है। जी। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचार जान के, आपके अनुभवों के बारे में सुन के खासतौर पे बचपन के टीवी शोज़ के बारे में। और आशा ऐसे ही आगे बात-चीत होती रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।
जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा इतना खुलकर बोलकर और अ, बहुत-बहुत शुक्रिया! उम्मीद है आगे भी आपसे बात होती रहेगी, बहुत मज़ा आया।
जी।